Não é só, po pode até mudar para ser sincera, porque, tipo, as linhas que usa mais algodão, algo que dá para respirar mais.
É isso? Aham. Ah, tá porque é roupa. Aham.
É, isso, isso, os que fazem tapete pode ser algo mais, eh, plástico, né, um tal de acrílico, porque justamente não vai estar ali o seu corpo não vai estar respirando aquele material, e a minha mãe
Ah tá. Ah, entendi tá, aham, mas muda muda ponto também, muda aí muda tem vários pontos, né.
Hã, ponto, não necessariamente, não necessariamente muda só ali, tipo ...s se é algo, eh, para o, eh, para o corpo, né, se é para o corpo, se é enfim, eu não sei explicar muito bem pra ser sincera.
Aham. <laughs> Ah não, tudo bem. Impossível, né? Aham.
mas é a funcionalidade eu diria, né, então tem o pessoal
Ah entendi e a sua mãe e a sua mãe faz mais tapete é isso?
Não, a minha mãe faz bonequinhos.
Ai que legal, ai que legal, mas tem um nome não tem? Ai não sei, se ai como isso, nossa, eu estava tentando lembrar ai que legal. <laughs>
Tipo de pelúcia, sabe? É. E ela é muito boa. Sim, sim, amigurumi. É. Acho que vem vem, sei lá, vem do Japão, eu acho essa denominação, é eu acho que sim.
É talvez, né, o nome me parece, né, mas você tem alguma descendência, não?
Né.